Hem, écoute, heu, je te sollicite aujourd'hui parce que, bah, ouais, j'ai besoin de de petits conseils, là. Hem, en ce moment, heu, je trouve que c'est assez compliqué pour moi de d'avoir un équilibre entre, heu, vie pro et vie perso. Heu, parce qu'en fait, heu, là, l'entreprise pour laquelle je travaille, heu, nous propose en fait, heu, 2 jours de télétravail, heu, par semaine.
Mmh d'accord. Moui.
Donc, c'est hyper cool, parce que, ça permet de mieux gérer, tu vois, heu, le temps pour les enfants aussi, puis pour faire les courses et tout, heu heu, donc ça, c'est pas mal. Heu, mais par contre, heu, c'est vrai que, heu heu, j'ai remarqué que du coup, bah, j'avais du mal un petit peu à décrocher, heu, tu vois, du travail, heu, quand je suis en télétravail. Parce que, heu, j'ai mon ordinateur qui est là, heu, dans le bureau, heu, et puis tu sais, j'ai plein de notifications, et tout. Et hem, et du coup, même quand j'ai fini ma journée de travail, bah, c'est vrai que je suis je suis tout le temps tentée de, voilà, de me reconnecter un petit coup pour, heu, vérifier juste un truc et puis après ça s'éternise un peu plus, enfin mmh, voilà. J'ai vraiment du mal à faire la séparation et, heu, bah, je voulais un petit peu des conseils pour, heu, améliorer ce point là.
Oui. Ah, oui! Mmh. D'accord. Ouais, ben écoute on on va trouver des, heu, des solutions en ensemble, hein. C'est c'est normal, hein, en même temps de de ressentir ça, parce que c'est quelque chose où tu étais pas vraiment habituée, justement, à travailler en télétravail. Donc c'est quand même un changement de rythme, heu, ben assez conséquent. Et heu, du coup, hem, avant d'être en télétravail 2 jours par semaine, est-ce que tu ramenais, heu, aussi du travail à la maison ou pas du tout?
Mmh mh. Mmh mh. Non. Par contre, heu, ouais, je ramenais jamais de travail à la maison et puis, heu, tu sais, du coup mon ordinateur, heu, il restait vraiment, heu, sur mon bureau, au travail, heu, dans l'open space. Donc, heu, vraiment, heu, ça posait une une limite assez claire, en fait.
OK. Ouais. OK. D'accord. Et hem, heu, ton ton ordinateur, est-ce que, heu alors ça va te paraître bizarre la question, mais tu vas tu vas tu vas comprendre pourquoi. Est-ce qu'il y a une housse?
Non, pas du tout, heu, il est tout simple, heu. Voilà, posé sur le bureau, fermé, position fermée par contre. Mais, ouais, non, il est pas rangé dans une housse.
Non? D'accord. OK. Et est-ce que tu penses que ce serait pertinent pour toi, justement, heu, d'acheter une une housse, hein, pas très chère, hein, tu peux trouver ça sur, heu, sur Amazon à des prix très raisonnables, et, heu, justement une fois que tu t'es dit que tu t'es auto-disciplinée en te disant: «Voilà, là j'arrête. J'ai assez travaillé pour aujourd'hui.», la ranger dans ta housse et la mettre dans l'entrée de ta maison, par exemple?
Mmh mh. Ah d'accord! Heu, bah oui, pourquoi pas? Je peux essayer. Hem, mais je sais pas, oui si ça marchera, heu heu, de manière efficace. Heu, mais pourquoi pas? Je peux tenter l'expérience hein, c'est vrai. Mmh mh.
Tu vois, une petite astuce? Oui, voilà. Hein, après c'est quelque chose, heu, d'assez bateau, hein, juste à essayer de voir si ça fonctionne, après si ça marche pas, il y aura toujours moyen de retrouver de d'autres solutions. Et hem, comment ça se passe aussi au niveau, heu, personnel pour toi? Est-ce que, heu, du coup ça, ça pâtit un petit peu, heu, ton espace professionnel sur, heu, ta vie de famille?
Mmh mh. Mais c'est vrai que, du coup, heu he heu, des fois, voilà, je dis aux enfants: «Bah attendez, heu, là, jouez tout seuls et puis je vais, heu, je vais vérifier juste un petit mail et tout.», donc c'est vrai que je passe un petit peu moins de temps avec eux. Et, heu, par exemple, heu heu, c'est vrai que souvent je suis en télétravail, heu, le vendredi, donc je garde mon ordinateur, heu heu, sur mon bureau à la maison, le week-end. Donc, des fois, heu, j'avoue que le week-end, heu, bah surtout le dimanche soir, heu, je me demande ce qui va m'attendre le lundi matin au bureau. Et du coup, heu, c'est vrai que je suis tentée de vérifier un petit peu les mails, heu heu, tu vois le le dimanche soir.
Oui. Bah oui. Mmh mh. Oui. Oui, oui, d'accord, ouais. Je comprends tout à fait. En même temps, c'est tentant aussi, hein. C c'est normal hein de de ressentir ça, c'est tout à fait logique. Et, heu, est-ce que tu as déjà essayé de de changer, heu, tes, heu, tes jours de télétravail avec, heu, avec ton ton supérieur? Par exemple, au lieu que ce soit le le vendredi, bah par exemple passer au jeudi.
Mmh mh. Heu, oui, c'est vrai que j'avais pas pensé, heu, du coup, heu heu, faire ça. Mais oui, c'est vrai que si, heu, je faisais, heu, bah, par exemple, heu, mardi, jeudi, heu, télétravail. Heu, ça ferait que, bah, mon ordinateur serait forcément au bureau
Oui? Voilà.
et heu, pas, heu pas à la maison le week-end. Et du coup, bah, là oui, je pourrais pas vérifier, heu heu, certaines données, ou je pourrais pas répondre à mes mails. Heu, donc oui, là, heu, je serais un petit peu forcée entre guillemets, oui, de de ne rien faire et ça, ce serait oui, une bonne idée, ouais.
Voilà, ça, c'est quelque chose que tu pourrais essayer de mettre en place avec avec, heu, avec ton employeur. C'est vrai que, dans l'idéal, l'autodiscipline, c'est quelque chose qui, voilà, qui qui pourrait être, heu, le le plus pertinent. Mais, heu heu, utiliser aussi, heu, des astuces, on va dire, heu, pratiques. Hem, c'est quelque chose aussi qui peut être assez, heu, assez intéressant à e à essayer, en tout cas. Encore une fois, toujours essayer, parce que tant qu'on a pas essayé, on peut pas savoir, hein. Et heu est-ce que toi quand tu travailles, heu, tu as un espace dédié, justement, que au travail, ou alors c'est aussi une un espace de vie, que tu partages en dehors de de de tes heures, heu, professionnelles?
Mmh mh. Heu, non, du coup, c'est un tout petit bureau, heu heu, dans la maison, qui est, heu, dédié qu'au travail. Donc, heu, c'est vraiment une pièce, heu, séparée. Donc, heu, c'est vrai que c'est assez pratique.
Oui. Oui, mais alors déjà, ça c'est bien, parce qu'en plus, tu vas pouvoir vraiment essayer de séparer tout ce qui est, heu, vie, hem, heu, voilà, personnelle, de vie, heu, professionnelle en te disant: «Bah, en fait», en t'interdisant, entre guillemets, hein, heu, de ne pas rentrer dans ce dans ce bureau. Voilà, tout simplement. En te disant: «Heu, voilà», même, heu, un truc tout bête, hein, heu, mais un petit Post-it sur la porte, heu, restez dehors. <chuckles> C'est quelque chose qui pourrait peut-être, heu, tu vois te dire: «Oula» bah, en fait même quand tu as envie tu vois, tu rentres et tu vois le le gros Post-it jaune, là, tu te dis: «Ah, OK. Bon. On va essayer de de se réguler», même si encore une fois c'est pas facile. Et, heu, est-ce que tu pourrais me décrire un peu, heu, ton rythme de travail quand tu travailles chez toi? Comment ça se passe, est-ce que tu te lèves plus tôt, plus tard que d'habitude? Hem, comment tu structures un peu ton ton ton univers professionnel?
Mmh. Ah, oui. <chuckles> Mmh mh. Hem, bah, du coup, je me lève, heu, comme d'habitude. Heu, voilà, j'amène les enfants à l'école et tout, et après, je rentre. Et, heu, je me mets tout de suite, heu, au travail. Heu, donc, heu, le temps que je rentre et tout, heu, il est 09:30, heu, à peu près. Et après, heu, je finis, heu, le travail à 17:30 environ. Et je fais <clears throat> une pause déjeuner <clears throat> je fais une pause déjeuner, voilà, d'1 heure, à peu près. Heu heu, pour un petit peu déconnecter, aussi. Faire une pause, heu, qui soit en heu, assez reposante, heu, pour moi aussi, ouais.
Oui. D'accord. Mmh mh. D'accord. Don Oui. OK. OK. Donc, en fait, tes horaires, heu, quand tu es chez toi, heu, sont à peu près les mêmes que quand tu es au au bureau du coup?
Oui. J'essaye d'avoir, heu, à peu près le mêm le même rythme, ouais.
OK. Donc ça c'est déjà super positif. Et, hem, du coup, hem, qu'est-ce qui te c'est c'est quoi, tes tes tes craintes, heu, du coup? Heu, parce que si tu arrêtes à 17:30, est-ce que, heu, justement, il y a des, heu, moments où tu vas, heu, dépasser, déborder sur c sur cet horaire-là? Tu sais, heu, après, parce que, par exemple, tu vas recevoir une notification sur ton téléphone ou quoi. Et, heu, retourner dans le bureau ou alors, heu, tu arrives à garder cette discipline, à te dire: «À 17:30 c'est bon, j'arrête tout»?
Beh, heu, j'arrive à m'arrêter, <clears throat> ça c'est pas un problème. Mais c'est vrai que des fois, heu heu, au lieu de prendre une pause le midi d'1 heure. Heu, bah des fois je prends que 30 minutes parce que j'ai mangé, heu, vite. Et, du coup, bah, je me dis, ben: «Plutôt que de rien faire à la maison, bah, je retourne vite au bureau et je me remets à travailler, à ce moment-là». Ouais.
Ouais. Mmh mh. Oui. Ah oui, d'accord. N OK.
C'est plus sur la pause du déjeuner où, heu, j'arrive pas à respecter mes horaires, heu heu, voil mes horaires de pause, en fait.
Ouais. D'accord. Et c'est quelque chose, heu, qui te, heu, qui te perturbe, on va dire, ou c'est quelque chose, heu, en fait, c'est assez anecdotique? Ou c'est quelque chose que tu as vraiment que tu aimerais vraiment heu, bah, t'y tenir, quoi 1 heure de pause et, heu, pas moins?
Mais c'est frais que, quand je fais, heu, 1 heure de pause, heu, je sens que je suis quand même, ne heu, plus efficace, heu, l'après-midi au travail. Heu heu, le fait d'avoir déconnecté, heu, pendant 1 heure, heu, c'est assez bénéfique, je pense, pour moi.
Oui. D'accord. Mouais. OK. Et heu, du coup, heu, ça ça arrive que tu fasses 1/2 parce que tu manges, heu, trop vite. Donc, heu, voilà, du tu te dis en fait, mentalement: «Plutôt que de rien faire, autant retourner au travail.» Et, heu, est-ce qu'il y a des activités que tu pourrais mettre, heu, en place justement après ou avant, hein, le repas si, heu, il se passe un peu trop rapidement, heu, pour justement, heu, rester, heu, décroché encore, heu, 1/2, heu, tu vois, en plus, pour, heu, justement respecter cette pause d'1 heure? Par exemple: que ce soit la lecture, la musique, un peu de sport, heu, faire une petite balade, tu vois? Quelque chose comme ça.
N oui voilà, c'est ça. M mmh mh. Mmh mh. Bah, c'est vrai que j'y avais pas pensé, mais, hem, oui, je pourrais faire une petite balade, heu heu heu b digestive, je dirais, heu, à juste après le repas. Oui, c'est vrai que ça pourrait être sympa, mmh.
Ouais. Ouais, c'est quelque chose que tu pourrais essayer de mettre en place pour voir si ça te convient ou pas. Et puis, pourquoi pas derrière, heu, changer, si, heu, voilà, si tu trouves que c'est pas assez pertinent pour toi ou s'il fait pas beau, ouais, tu vois? Trouver, heu, quelque chose à faire, heu heu, autre que, bah, que simplement déjeuner, entre guillemets. Donc ça pourrait être heu, ça pourrait être pas mal. Et heu, est-ce que tu as déjà parlé de, voilà, de cette, heu, problématique que tu re que tu retrouves dans ton niveau heu, au niveau professionnel quand tu travailles chez toi, à hem à à à tes proches? Par exemple, des amis, heu, ou ton conjoint, ou ou des gens qui pourraient aussi, heu, t'aiguiller, et te donner des bons conseils derrière.
Mmh mh. N ouais. Heu, non, c'est vrai que j'ai pas trop osé en parler, heu, autour de moi. J j'attendais d'avoir un petit peu, heu, ton avis en amont, heu, avant de de leur en parler parce que c'est vrai que j'avais peur un petit peu d'être jugée et heu, qu'on me dise que j'étais vraiment une accro, heu heu, du travail ou quoi. Donc, hem, je voulais d'abord ton avis, en fait.
Oui. Ah oui. D'accord, eh ben, écoute, pourquoi pas, heu, en parler à, hem, à des amis qui, heu, aussi heu, tu sais, heu souvent d'ailleurs, maintenant, le télétravail s'est beaucoup dré démocratisé depuis, heu, da ces dernières années. Donc peut-être que eux aussi ont ont ont cette problématique que tu que tu rencontres, toi. Et heu, ils ont peut-être aussi des astuces qu'ils ont mises en place, heu, du coup, pour, heu, bah, pour aider à pallier, heu, à cette problématique, heu, précise. Du coup, pourquoi pas leur demander conseil? Parce que ça pourrait être pas mal de de partager en même temps, heu, les astuces qu'ils peuvent avoir, heu heu mises en mises en place, du coup, pour que ça puisse, heu, t'aider par la suite, quoi.
Mmh. Mmh mh. N ouais. Mmh mh. Oui, bah oui, c'est vrai que, heu, j'osais pas trop leur en parler, mais en vrai, heu, peut-être que oui, ça leur arrive aussi et que et que oui ils auraient des pistes aussi, heu, pour m'aider, heu, dans ce sens-là, c'est vrai. Ouais, tu as raison.
Ouais, ce ser ce serait quelque chose à à essayer, hein. En plus, heu puis c'est vrai que, heu, souvent, on a on a peur un peu du jugement des autres, mais, heu, c'est c'est pas heu c'est pas négatif d'être, heu, professionnel jusqu'au bout des ongles. Tu peux aussi leur sortir ça comme, heu, comme argument. <chuckles>
Mmh mh, n ouais. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai, tu as raison. Bah, en tout cas, merci beaucoup parce que, déjà, heu, ça m'a fait du bien de t'en parler un petit peu et puis, heu, oui, j'ai des pistes, heu, d'amélioration, heu, donc tes conseils, je pense, étaient, heu, vraiment judicieux.
Ouais, je t'en prie c'était avec plaisir et tu as tous les outils en toi pour pouvoir, heu, mieux restructurer ta vie professionnelle à la maison, en tout cas bon courage.
Merci.